えっと、バドミントンをやってました。<chuckles> あ、ほんとですた？<laughs> バドミントン。あ、はい。<chuckles> 面白いです。はい。はいはいはい。
ああ、好きです。大好き。あのうん。あん、その部活のレベルじゃないですけど、あの、子供の頃、父とか母だったかな、と公園でやったりしてて、そいでで、その、割とあれって手軽にできるじゃないですか。あの、テニスみたいにどこ行かなくてもいいし、コートがなくても。あの、で、アメリカの方に住んでたんですけど。あのうん、じゃあ、子供自分の子供にもさせて、道路で、ひろむ向こうは広いのでね、あの、車が通らないようなところでうん、やったらすごい喜んで。で、それを、お面白かったのが、ご近所に、えっと、体育を教えてるっていう、ええ、中学だか高校だかで体育の教師をしてるっていう男の人がいたんです、斜め前に。で、私達がそれをやってるのをこうじーっと見てて
ああ、はいはいはい。 ああ。 はええ、うお、はい。 そえね、はいはい。 はいはいはいはい。 え、そうなんですか？あ、へえへえ、すごい。はい。 はえ。 あ、そうふぇすよね。人も少ないですし。はいはいはい。 あ、ええ。 はい。はい。 はいはい。 はい、はいはいはい。はい。 <laughs> はいはいはい。
え、「これはいいアイデアだ」って言って。あの、すごく感心してうん、なんか「これは取り入れる」みたいな感じで。あの、話して去っていったのがすごく興味深かったですね。
<laughs> もう、 すごい。はい。 はええ。 <laughs> すごいですね。その、バドミントンを取り入れるっていうことですか？はええ。もう学校でバドミントンの授業をやるっていう。
うん。 あ、そうそうそうです、多分。うん。 多分その、色んな、や競技の中の競技競技っていうほどじゃないけど、なんか色んなことやるんですよね、こっちって、ちょちょっとずつ。あ、それで多分、うん、やらせてみるっていうことだったと思うんですけど。いや、部活でやるっていうのは結構ハードだったんですか？
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。はい。 うん、あ、ええ、それはすごい。